Ayun po ah, isa po dun na hindi ko inaasahan na sa mga parte palang lugar kagaya nung napuntahan namin Benguet. Ang mga tao dun ah may sarili po silang lengwahe, di ba?
Oo. Mm mm mm.
Hindi po sila masyadong magaling mag tagalog.
Tama.
Ngayon, para po sila magkaroon ng pagkakataon na makipag-usap o communicate sa ibang mga tao lalong-lalo na sa mga turista sila po ay gumagamit ng lengwaheng Ingles.
Hmm <lip trill> oo.
Kaya po mas magaling po silang mag Ingles kesa mag Tagalog.
Kesa mag tagalog? Oo tama tama.
Opo.
Yan din ang ano eh, yan din ang napansin ko nun. Hindi lang din sa bandang ano ah, bandang probinsya ng Benguet. Pero maski nung nakapunta ako sa, um, Davao at tsaka Cebu. Hindi magaling mag tagalog yung mga taong nandun pero napakahusay nilang mag Ingles. Si Sabi ko "Hala mas magaling mas magaling pa silang mag Ingles sakin" Tas meron pa silang ano di ba yung sarili nilang accent na kung tawagin kaya manghang-mangha ako maski yung dun nga eh dun din sa Baguio eh. Um, hindi naman sa mismong city proper. Pero may mga parte sa bandang kalayuan na na hindi talaga sila maalam mag-ano mag Tagalog. It's either ilocano lang o kung ano talaga yung diyalekto nila dun, ng mga Ifugao. So sabi ko wal ang galing may ganito pala. Tapos sabi ko gusto kong matutunan din yung ganong lengwahe tas. Yung isa kong kaibigan na kasama ko bigla niya sinabi na ifugao daw siya. Bukod sa ilokana tas tinuruan niya ako kung pano umintindi ng mga basic na mga salita nila. Na sa ano sa pag nasa labas kami tas may naririnig ako medyo naiintindihan ko kung ano yung sinasabi. Pero pag masyado ng malalim tinatanong ko na sa kanya kung ano ba yung pinag-uusapan.
Kayo po ba? Mm. Mm. Mhm. Mhm. Oo. <laughs> Nakakahanga. Mm. Opo. Kaya nga po. Mm. Mm. Mm. Opo, mm. Oo. Mm. Hmm okey opo. Mm. Oo. <laughs> Nakakatuwa naman po ano? Talaga nakakahanga po ano pag nasasaksihan mo yung ganun. Kasi kumbaga hindi naman siya nagduda ka. Pero parang hindi mo inaasahan na ganun pala. Nakakahanga kasi ah, sila ay mga nasa probinsya. At imbes na mahirapan sila sa pagta-tagalog mas pinili nila na aralin nalang yung salitang Ingles kasi nga naman di ba yun yung tinatawag nating universal na lengwahe.
Mm. Mm.